Et oui. Le visuel du coup, en en ou même le titre?
Général, ça me parle pas mal, c'est ça. Ouais, titre, heu, visuel. Après, je sais que moi, j'ai des thèmes, heu, particuliers qui m'intéressent bien. Tout ce qui est, heu, fantaisie, heu, dark romance, des choses comme ça. On sait que souvent, la couverture, déjà, ça t'indique pas mal, heu, l'univers un petit peu du du livre. Voilà, c'est ça, et en fait s
OK, d'accord. Ouais, le thème, ouais, effectivement. C'est quoi qui t'intéresse dans ces sujets, toi?
Ah bon, moi, ce que j'adore, bah, c'est déjà le le fait que ce soit de l'imaginaire, surtout pour la partie fantaisie, quoi. Toutes ces ces possibilités, heu, toutes ces univers différents, heu, et vraiment le fait de pouvoir, quoi, heu, t'échapper, quoi, finalement, heu, sortir, heu, être dans ta bulle, et puis voilà, exactement, c'est ça: sortir du monde réel.
Ouais, d'accord. Mmh mh. Ouais, du monde réel, quoi. Toi, quand tu lis, du coup, tu tu imagines beaucoup ce qui ce que tu lis?
Ouais et c'est vrai que souvent, bah, tu as la déception. Du coup, quand tu vois le film adapté en le livre adapté en film, pardon. <chuckles> Ce que tu t'imagines, heu
Ah oui c ça, c'est beaucoup arrivé avec, heu, avec Harry Potter, il me semble?
Ouais, Harry Potter, même le Seigneur des Anneaux, tous ces livres-là, finalement, c'est qui sont adaptés en film, bah c'est que tu te fais bah c'est ça, tu te fais tellement une idée précise, toi, en fait, du personnage, que quand tu vois, du coup, en réalité, souvent ça colle pas, <chuckles> donc tu es déçu, donc c'est pas évident.
Et ouais. Tout ce que tu avais imaginé, heu. Et oui. <chuckles> Co ça t'est déjà arrivé avec quoi, toi, ça?
Bah, du coup, heu, tout ce qui était, hem, les Game of Thrones, j'avais lu les les bouquins et ouais, ouais, ouais, Game of Thrones, heu, même les, The heu
Ah tu avais lu les Game of Thrones? OK. Et c'était complètement différent de ce que te ce que tu avais imaginé du coup?
Bah, tu retrouves les traits, heu, en gros, mais c'est vrai que, bah, tu as toujours des personnages, heu, bon, bah, ils les embellissent, heu, je pense, aussi un peu des fois pour le le film, hein, sinon, heu, des fois, ça fait pas réaliste, quoi, finalement, heu, quand tu vois qu'il y a des, heu, des personnes qui ont des yeux violets ou des choses comme ça. Bon, tu sais que dans la vraie vie, ça n'existe pas, donc heu, tu adaptes, je pense, heu, au réel, quoi.
Ouais, bah, tout est faux quoi. Eh ben oui, oui. Ouais, donc ça faisait un peu compliqué, quoi. Ouais, clair.
Mais du coup, ouais, c'est donc vaut mieux, après, voir le film et lire le livre après. Au moins, c'est vrai que souvent, tu es moins déçu comme ça.
Oui, oui, voilà, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui font ça, ouais.
Mais du coup, ouais, ça m'attire. Ouais, c'est vraiment tout ce qui va être les couvertures, et après, quand du coup je jette mon dévolu sur un livre qui potentiellement, heu, a l'air sympa, bah t ouais, c'est ça. Bah, toujours, je lis le le résumé, de toute façon, pour voir si c'est un truc qui peut matcher avec, heu, ce que ce que je peux aimer ou pas, et puis bah, après, je me laisse un peu guider dans les rayons, mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes rayons quoi, tout ce qui est, heu, romance, dark romance, fantaisie.
Il peut te plaire, ouais. Bah, oui, toujours, la 4e. Ouais. Bah, surtout si tu vas dans la même, heu, oui, oui, tu sais où aller directement en général.
C'est ça. Exactement, et puis, c'est vrai que là, j'essaye un peu plus de

Ouais, heu, c'est tout, heu, bon, après, c'est sûr que c'étaient pas les mêmes lectures qu'aujourd'hui, mais heu
Ah, bah, non, forcément, tu évolues.
Ouais, ça évolue, c'est ça, exactement, donc heu, ouais, non, c'est, heu. Mmh.
Donc ouais, tu peux quand même te faire conseiller, heu, des des livres qu'au final tu aimes beaucoup, quoi. Ouais, ouais.
Ouais, ouais, clairement, on soit par, voilà, ma mère ou même entre amis, hein, des des livres qu'on lit, heu
Ouais, voilà.
et puis, bah, c'est vrai que je me fait beaucoup influencer par les réseaux aussi, heu, moi, sur Instagram, heu, ouais, bah ils présentent, heu tu as beaucoup de comptes maintenant où ils présentent des livres, heu, dans différentes, heu, catégories, et puis, bah, du coup, des fois, heu
Ah! Les réseaux aussi? Ouais, mais c'est déjà arrivé, du coup, de voir un livre sur un réseau et d'aller demander à la librairie, et qu'il y soit pas?
voilà, tu peux être inspiré. Heu, ça, non, j'avais de la chance, ils y étaient. Heureusement, ouais, ça va, mais du coup, bah, c'est là où j'ai fait mon craquage, et je l'ai acheté en en grand format au lieu du poche, du coup, parce que je voulais pas de spoile <laughs>
Non, non, ça va? <laughs> Agréable. <sucks teeth> Aïe, aïe, aïe. <laughs>
donc heu, ouais. Ouais, vraiment, bah, super bien, heu, et puis, bah, j'ai acheté la suite, pareil, en grand format, aussi du coup, parce que je voulais pas attendre que le poche, heu, sorte. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est 20 balles par 20 balles, heu.
Ça t'a plu, au final? Bon. Là. <chuckles> Ah oui, c'est vrai que c'est un budget, au final, hein? Et tu as fait un budget, par, heu, mensuel, pour ça, pour les livres?
Heu, <gasps> non, bah, ça va. J'essaye de, <gasps> ouah, quand j'y passe, j'y vais, et puis, bah, quand j'y passe pas, heu, et puis ça dépend. Puis, maintenant, aussi, tu as beaucoup de plateformes en ligne. Moi, j'essaie, du coup, de d'acheter du seconde main, donc sur, heu, un site en ligne, et du coup, bon, ben, au moins, ça coûte moins cher. <laughs>
Mouais. Ah! Parce qu'il y a des oui, c'est sûr. Il y a des liseuses aussi. Je sais pas si ça ça te plaît, toi, ou tu préfères toujours le format papier original?
Ouais, bah, j'avoue, moi, je suis, ouais, je suis plus team à avoir le livre entre mes mains, j'avoue. Je suis, heu, une <clicks tongue> à la vieille, heu, méthode, moi, heu, après, c'est sûr que c'est pratique, hein. Voilà, exactement, mais ouais, c'est c'est différent d'avoir vraiment le livre entre tes mains. Tu as l'odeur du du papier neuf, c'est
Ouais, ouais. Compréhensible. Il y a la vieille, heu, maison. <chuckles> Ouais. Oui, il y a l'odeur du papier aussi qui est ça.
ouais, c'est ça, ouais, c'est pas la même sensation.
Il y est toujours sur les secondes mains, ou pas l'odeur du papier?
Bah, peut-être, un peu moins, mais tu as quand même le livre entre tes mains, tu vois? Donc c'est c'est pas pareil.
Un peu moins, quand même. Oui, c'est pas pareil. Il y a il y a beaucoup de sites comme ça qui servent à
Oh, je pense, de plus en plus, maintenant, ouais. Bah, là, même, heu, Amazon, par exemple, c'est vrai qu'eux, heu, ils ont soit neuf, soit même seconde main. Ouais, tu peux même demander du seconde main, donc heu, je pense que ça se diversifie de plus en plus, ouais. C'est pas plus mal et ça coûte moins cher. <chuckles>
à justement avoir une seconde main? Ah ouais? Ah, tiens! Mmh. Ah ouais, c'est pas plus mal, ça, pour le coup. Bah, si ça coûte moins cher, ouais, c'est toujours a agréable, quoi. <chuckles>
C'est clair, ça fait du bien au porte-monnaie. <laughs>
Ouais, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette discussion. C'était super intéressant, en tout cas, d'avoir pu avoir ton avis par rapport à tout ça. C'était cool, merci.

Heu, hou! Ça dépend. <chuckles> J'essaye de me fixer un budget. Bah, déjà, j'essaye de me limiter aux livres de poche
<chuckles> Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais.
parce que, heu, le souci, c'est que, bah, les grands formats, c'est sûr, ils sont magnifiques, ils sont très bien décorés et cetera, mais le prix. <chuckles>
Ouais. Ah, oui, ça monte vite, du coup, le prix, à ce niveau-là?
A fait mal. Bah, si des fois, quasi, au moins, le double du format poche.
Ah, carrément?
Ah, ouais, ouais, ouais, tu as tu as des grands formats, c'est, heu, au minimum 20 jusqu'à 25 €, quoi. Alors qu'un format poche, c'est autour des, heu, moins de 10 €, quoi.
Ah, oui, c'est violent, ouais, ouais, ouais, ouais. Ah, quand même! Eh, oui. Bah, c'est ça donc ouais
Donc heu, souvent, ça pique. Donc c'est pour ça que
Ouais, donc ouais, tu préfères les livres de poche, à ce niveau-là, en tout cas.
V voilà, heu, au moins pour sauver un peu le le budget, donc c'est vrai que, bah, le problème, c'est que, bah, les livres qui sont en grand format, bah, souvent, heu, faut peut être bien 1 an avant qu'ils sortent en format poche <chuckles> donc des fois, ça peut être long. <chuckles>
Ouais, bah, du coup, tu vas prends ton mal en patience, quoi.
C'est ça et des fois, bah, non. <laughs>
Eh des fois, non oui et tu lis beaucoup, du coup, toi?
Ouais, vraiment, je si je pouvais passer ma journée à le faire, je le ferais, <chuckles> mais à un moment, il faut avoir des sous dans la vie et puis voir des gens, du monde et cetera, donc heu
Ouais. Tous les jours? Ah, carrément. Ah, oui, d'accord! <chuckles> Ouais, sociabiliser peut-être un petit peu, effectivement. <chuckles>
Exactement, voilà, un minimum, heu, voir la vraie vie. <chuckles> Mais ouais, j'essaye de lire, heu, au moins, tous les jours, quoi.
Oui. D'accord, ah, oui, quand même. C'est fou de de de pouvoir vraiment lire, heu, constamment comme ça, heu tu adores vraiment te plonger dans un univers, toi, quoi.
Au au moins le soir, au moins, une demi heure ouais. Ouais, bah, ça ah, ouais, clairement! Bah, puis après, c'est que j'ai mes phases où il y des moments où je lisais plus du tout. J'avais d'autres, heu, activités, mais là, ouais, ça fait bien 1 an ou 2, là, ouais, je me suis remis vraiment à fond à lire, heu
Mais u Ouais. À fond à lire, quoi et tu apprends plein de choses, du coup? Ou c'est toujours très, heu
Eh ouais. Heu,, <blows air> bah, après, vu que c'est surtout des mondes imaginaires et cetera, heu, tu apprends quand même des choses, hein, parce que tu peux avoir du vocabulaire, heu, qui peut être vraiment spécifique, bah, notamment, dans le The Witcher. Tu vois? C'est vrai que c'est un peu, heu, moyenâgeux et cetera et tu as plein de vocabulaire. En fait, c'est hyper détaillé, heu. Tu apprends plein de nouveaux mots que tu connaissais pas forcément pour, après bah
Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais demander, ouais, effectivement, du coup. Mmh mh. Et que tu emploies, du coup, au quotidien, sans même t'en rendre compte ou ça marche pas comme ça, quand même?
Mmh, ça peut. Après ça dépend. Boh, souvent, non, parce que c'est, du coup, des contextes qui sont un peu plus vieillots, donc c'est plus trop d'actualité ou des choses qui existent plus, tu vois? Des choses comme ça.
Oui. Mais même dans la tournure de t certaines de tes phrases, tu as vu une différence ou quand même pas?
Heu, <blows air> pas forcément. Ça dépend. Après des petits mots, heu, bah, du coup, en fait, mon compagnon, heu, lit aussi donc des fois, on s'envoie des petites réf, heu, <chuckles> de livres qu'on a eu en commun donc du coup, heu puis maintenant, c'est vrai que tu tu en vois plein sur les réseaux aussi, heu. Là, ça parle pas mal de livres et tout, heu, tu as beaucoup de de hype autour de de plein de livres, donc des fois, tu peux être spoilé, donc faut faire attention à ça aussi. <chuckles> Ouais. C'est pour ça, donc des fois, ouais, tu as des craquages, heu, pour éviter de te faire spoiler, quoi. <chuckles>
Non. Bah, ça, c'est sympa, ça! Ah, c'est cool, ça. Ouais. Ah, oui, là, par contre, enfin, qu c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, heu, faut faire attention avec ça. <laughs> Ah, c'est sûr que si tu passes, heu, un enfin 1 semaine ou 2 à lire un livre et tu es presque à la fin et tu te fais spoil, heu, c'est pas agréable, hein.